सही बात है और सही में म्यूज़िक की तो बहुत ही डीप डीप चीज़ है मतलब द साइंस है अपने आप में म्यूज़िक तो सुनने में आपकी मेमोरीज़ बचपन से लेकर टेस्ट भी बदलता रहता है ना, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ते हो उम्र के हिसाब से टेस्ट भी बदलता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि अ, कि बचपन में जो गाने माँ-बाप सुनते थे, मतलब जब हम बचपन में होते हैं या कोई भी होता है, तो माँ-बाप सुनते हैं तो लगता है कि यार क्या बोरिंग लगा दिया, बकवास लगा दिया। लेकिन फिर आगे जाके एक उम्र के पास वो मीनिंगफुल लगते हैं। मतलब ऐसा अनुभव आपका भी हुआ है कभी ऐसा?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपने जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, हाँ, अरे बिल्कुल हुआ है। आप कहेंगे कि जैसे मेरे जो पिताजी हैं, वो रेडियो स सुनने के बहुत शौकीन हैं और वो जब भी घर में काम कर रहे होते हैं, तो वो रेडियो चला लेते हैं। तो जब मैं छोटा था और म मैं अपनी बहन के साथ सा था तो हम अपने पिताजी से कहते थे कि पापा जी आप क्या गाने सुन रहे हैं? और मतलब मेरे को याद है उनके रेडियो पर एक मतलब संगीत है जो कि बहुत ज़्यादा आया करता था, जीना इसी का नाम है। वो उस टाइम पर तो मतलब हमें बहुत अजीब लगता था। जी बिल्कुल और अभी आप कहेंगे कि अभी हम, मैं है ब मैं और मेरी बहन जो हैं, उसको अक्सर सुनते हैं और हम यही कहते हैं कि, "वाह! एक टाइम पे पापा जब इस गाने को सुनते थे, तब हम कहते थे कि पापा ये आप क्या सुन रहे हैं? और अब हम ही इसको सुन रहे हैं।"
हुँ। हाँ। हाँ। दा भी बहुत पॉपुलर शो रहा है वो तो। हाँ। बहुत। हाँ। हुँ। वो खुद ही सुन रहे हैं। <chuckles> हाँ वही।
जी बिल्कुल और एक बात मैं और कहूँगा आपने वैसे सुना होगा ये कपिल शर्मा श अ, शो जो आता है उन्होंने कपिल जी ने अपने शो पर बात कही थी कि संगीत की जो है उसकी क्या ताकत है। आप बताएँ कि हो सकता है अभी-अभी जो है मेरा मैं बिल्कुल टूट-सा गया हूँ। है ना? मेरे बिल्कुल ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, पर अगले पल मैंने कोई-सा संगीत सुना और मैं ऊर्जा से भर गया और मैं कह रहा हूँ नहीं चलो दोबारा प्रयास किया जाए।
वाह! वेदक। हुँ। उस जैसे। हाँ, उसकी ताकत ही है बेसीकली अ संगीत की तो तभी लोग अ, का लोगों के वो जीवन का हिस्सा ही है लगभग सभी का ना। नहीं बड़ी बहुत अच्छी गप-शप रही आपके साथ बात-चीत करके संगीत पे एक नोस्टालजिक चीज़ फील भी किया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हम दोबारा से फिर से गप-शप करेंगे।
हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही। जी, मुझे भी बहुत मज़ा आया। जी, मुझे भी। जी, जी, बिल्कुल और मेरे को भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
गाने सुनते रहिए आप। गाने सुनते रहिएगा बढ़िया-बढ़िया <chuckles> और अच्छे।
जी, बिल्कुल आप भी, आपका दिन बहुत शुभ हो। मुझे भी आपके प्रश्न जो है, बहुत अच्छे लगे। आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।